En fait, voilà, j'aurais besoin de de tes conseils, heu, je suis face à une situation, heu, un peu compliquée pour moi et plutôt, heu, culpabilisante, heu, aussi, heu, en fait, heu, là, actuellement, j'ai pas vraiment, heu heu, de rythme de vie. J'ai pas vraiment, heu, d'impératif, heu, alors, j'ai un petit télétravail et puis, heu, de temps en temps, heu heu, je fais un petit peu d'intérim pour sociabiliser puis pas perdre le lien, heu, donc heu, ça, c'est plutôt cool, heu, mais c'est vrai que, heu, j'ai un peu du mal, en ce moment, à m'imposer, heu heu, un rythme de vie, dans le sens où heu, je me dis: «Bon, allez, aujourd'hui, heu, je me lève tôt, je télétravaille le matin et puis heu, l'après-midi, heu heu, bah, je vais, heu, faire des trucs, aller balader, heu heu, faire quelque chose de constructif, en tout cas» et heu, bah, en fait, heu, le jour venu, heu, bah, heu, je m'y tiens pas du tout, heu, je procrastine, heu, finalement, mon télétravail, je le fais l'après-midi et puis heu, bah, du coup, je fais pas grand-chose de mes journées et hem, bah, <blows air> ouais, c c'est pas valorisant pour moi, déjà, je culpabilise pas mal de cette situation. Je suis pas fière de moi et puis surtout, je me sens un peu, heu, un peu impuissante parce que, heu, bah, malgré toute la bonne volonté du monde, j'arrive pas à à m à mettre en place, voilà, heu heu, quelque chose, heu, qui soit durable et qui, heu, me permette de sortir de cette oisiveté, on va dire.
Ah. D'accord Ah! Une routine, oui, mmh. Mais non mais tu n'es pas oisif, hein, heu heu, là, si je comprends bien, tu, heu, tu tu travailles alors, OK, depuis chez toi, c'est peut-être plus compliqué, heu heu, de de de trouver, heu, le rythme, heu, le rythme adéquat lorsque, heu heu, lorsque la plupart des des des gens sont plus, heu, sur sur des open spaces avec des horaires fixes et cetera mais tu n'as pas à t'en vouloir. Tu sais que tu as une activité mais une activité, voilà, qui est, peut-être, différente, on va dire, de, heu, l la la majorité, heu, des des des cas ou de la vision du travail telle que, heu, telle que beaucoup, heu, la la définiraient. Mais dis-moi, heu, quand, heu, tu tu, heu, prévois, du coup, de de travailler le matin et que finalement, tu reportes à l'après-midi, heu, est-ce que tu tu enfin, si ça t'ennuie pas, tu peux me dire ce que tu fais, heu, ce que ce que tu fais de tes matinées?
Oui, oui. Eh, bien, heu, eh bien, je dors en fait parce que le soir, heu, bah, je vais prendre mon téléphone, je vais scroller, je vais me coucher tard et heu, bah, du coup, heu heu, je mets un peu aux oubliettes mes bonnes résolutions et puis je me dis: «Bon, c'est pas grave d'avoir veillé, heu, j'ai quand même mis mon réveil donc je vais me lever et m'y tenir». Sauf que ben, en fait, le lendemain, le réveil, il sonne et puis heu, bon, bah, heu heu, j'ai pas du tout, heu, le courage, heu, de me lever, quoi et et et et du coup, bah, je dors au lieu de au lieu d voilà, au lieu d'être, heu d'être, heu d'être, heu, active, quoi.
Mmh mh. Tu récupères ta nuit? D'accord. D'accord. OK, donc heu, ben, heu, t finalement finalement, tu as déjà, heu, j'imagine, un début de de réponse, on va dire, sur, heu, ta ta ta manière de fonctionner. Est-ce que le fait, heu, de, heu, de de changer, heu, t ton ton habitude du soir, tu penses que c'est quelque chose, heu heu, d'en d'envisageable aujourd'hui?
Alors oui, c'est quelque chose envisageable et je sais que ce serait une solution qui serait impactante, heu, dans le sens où, bah, je me réveillerais plus tôt, plus en forme, plus d'énergie, heu, du coup, heu, moins je serais moins encline à la procrastination. Ça, c'est sûr, heu, après, c'est vrai que, malgré toute la bonne volonté du monde jusqu'ici, heu heu, je suis un peu mise en échec ou alors je vais y arriver, heu heu, un soir, heu, parce que, heu, ma copine m'aide et prend mon téléphone et puis bon, heu heu, on discute ou on écoute un podcast et je m'endors facilement et le lendemain, je me réveille facilement. Mais en tout cas, j'arrive pas à mettre ça en place de manière pérenne, dans le temps.
Mmh. Mmh mh. D'accord. OK et de du coup, tu t'en tu t'en veux, heu, parce que, ben, voilà, c'est, heu heu, ta ta volonté, heu, ne ne suit pas tes actions. C'est bien ça?
Oui, complètement. En fait, je m'en je m'en veux et puis je me sens impuissante parce que, ben, en fait, la solution, je l'ai mais j'arrive pas à la mettre en place, en tout cas, toute seule. C'est-à-dire que si ma copine me dit: «Ah! Tu tu tu abuses un peu en ce moment avec le téléphone, heu, allez, hop, ça, ça va sur ma table de chevet et puis heu, tu y touches pas» et bah, là, effectivement, heu, beh, il est sur sa table de chevet et j'y j'y touche pas et puis bah, j'y arrive, quoi! Mais heu, si elle a pas cette démarche de prendre, heu, la décision pour moi, heu, si elle est pas mo mot moteur, en fait, heu heu, dans l'action de retirer le téléphone et ben, m moi, malgré le fait que je sache qu'il faut que je fasse et puis heu, malgré le fait que j'ai quand même de bonnes intentions, hein, j'ai envie de le faire, bah, je je je ne le fais pas.
Mais non, ça p ça peut être une solution, mmh. Ouais, exact, mmh. D'accord. OK. Eh, ben, écoute, heu heu, peut-être que la solution, heu, peut-être que la solution est ailleurs mais dans tous les cas, elle existe donc il faut pas que tu, heu heu, te fasses, heu, autant de, heu, de de reproches, heu, si si je peux me permettre, hem, lorsque tu, heu, tu télétravailles, heu, est-ce que, heu, est-ce que tu pourrais pas, peut-être, heu, bah, cesser de travailler depuis ton ton canapé et peut-être te, heu, te te retrouver, on va dire, sur un lieu neutre avec, heu, a avec d'autres personnes, en fait, ce qui te donnerait peut-être l'illusion d'avoir, heu heu, des horaires de travail, heu, peut-être moins flexibles et du coup, ça, heu, t'imposerait naturellement une autre une autre manière, heu heu, de de de fonctionner?
C'est vrai. C'est vrai que j'avais pas vu les choses, heu, comme ça, heu mais effectivement si, heu, je télétravaillais en plus, je suis sur Paris et il existe pas mal de bah, de bureaux ou en tout cas de cafés, où des gens télétravaillent. Et c'est vrai que ça me donnerait plus ou moins l'illusion d'un cadre, heu, professionnel. Et donc du coup, peut-être plus de facilité à me lever le matin pour, heu, y aller. En tout cas, ça m me ça me permettrait ouais, voilà, ça me permettrait de de de simuler, heu heu, un ersatz d'obligation, en fait, de simuler une obligation professionnelle même si c'est pas vraiment le cas puisque j'y vais quand je veux mais en tout cas ça me conditionnerait, heu heu, à, heu, ouais, à adopter une posture un peu plus, heu, active et professionnelle, quoi. C'est vrai que c'est une très, très bonne idée, ouais.
Mais carrément, oui. Mmh. L'obligation en tout cas. Bah, c Et effectivement et je pense que naturellement, heu, si tu sais que ton réveil sonne et que tu dois courir après, heu heu, le le métro de telle heure, heu, bah, tu tu ça ça ça ça va t'adapter finalement, heu, à à une routine qui est un peu plus, heu, qui qui qui est un peu plus responsable, en tout en en tout cas, heu, par par rapport, heu, au au fait d'être systématiquement sur le le téléphone le soir. Donc ça pourrait résoudre peut-être 2 pro 2 problématiques que, heu, que que tu sembles, heu heu, rencontrer. Heu, autre solution, heu, est-ce que, heu, je sais pas moi, est-ce que tu as dans le voisinage quelqu'un qui également est en télétravail et avec qui, heu, vous pourriez peut-être partager un espace?
Alors ça, j'avoue, je sais pas du tout, heu heu, en fait, j'ai emménagé il y a pas très longtemps, donc j'ai pas, heu heu, encore fait trop, heu, connaissance avec, heu, avec mes collègues. Et heu, bah, c'est vrai que ma sœur, heu, est à la maison aussi, heu, puisqu'elle est enceinte, heu, mais elle télétravaille pas. Donc du coup, heu, c'est vrai que ça me forcerait, heu, bon à m'habiller, heu, à sortir pour aller travailler si je travaillais depuis chez elle. Mais heu, bon, je vais un peu l'embêter, quoi. Elle, elle est tranquille devant la télé, elle a peut-être pas envie que je sois là à à à à à télétravailler à côté d'elle quoi, ou dans la pièce mitoyenne.
D'a Mmh. Exact. Ouais, ouais, non, effect effectivement. Mais là, heu, encore une fois, c'était vraiment dans dans l'esprit, heu, d'avoir, heu heu, d'a d'avoir quelqu'un qui serait dans la même routine que toi et heu, en fait, qui te motiverait finalement, heu, à à à à avoir des horaires de de de travail, heu heu, voilà, assez, heu, assez classiques. Le tout aujourd'hui, je pense, c'est vraiment de réhabituer, heu, ton, heu, ton ton cerveau, heu, a a avec un mode de fonctionnement, heu heu, classique. L le le le le temps, heu, le le le le temps d'atteindre ton objectif, hein, qui est vraiment, enfin, voilà, de de pouvoir, heu, travailler, heu, le matin et ensuite tout, heu, tout viendrait naturellement et tu aurais plus, on va dire, heu, des des des simulacres, heu, à imposer à à à ton cerveau au bout de quelques semaines peut-être.
Ouais, ouais, non, c'est vrai. En fait, ce serait une forme de de de de conditionnement, heu, en plus, ce serait assez doux, quoi, hein, ça se ferait naturellement. Heu et peut-être même que ça me re-permettrait derrière de pouvoir re re-télétravailler de la maison. Mais heu mais heu, c'est vrai que, dans un premier temps, me faire un peu violence pour reprendre de bonnes de bonnes habitudes, quoi. C'est, heu, c'est un c'est un conseil super pertinent. J'y avais pas forcément pensé, donc, heu, bah, merci beaucoup pour ce conseil.
Ah, bah, écoute, heu, avec plaisir. Je j'aurais peut-être un dernier conseil, heu, à à à te donner alors je sais pas si, heu, tu as tu as une activité, heu, créative ou si tu tu aimes faire du sport ou heu ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est c'est quelque chose qui qui t'intéresse, peut-être, au quotidien?
Alors, effectivement, ouais, c'est vrai que j'aime, heu, j'aime beaucoup le sport et heu heu, de temps en temps, alors heu, c je le fais pas de manière assidue, encore une fois, heu, mais de temps en temps, voilà, je me fais une petite séance à à la maison et c'est vrai que, bah, ça me fait toujours du bien et puis je suis toujours, heu, ultra dynamique après. J'ai envie de faire des choses donc hem, effectivement, c'est un un très bon conseil. Il faudrait que que j'augmente aussi, un petit peu, la cadence, heu, le rythme, heu, auquel je je je fais ces séances parce que je s c'est c'est quelque chose qui me fait du bien, quoi. Ça marche sur moi.
Ouais, effectivement, ça fait, heu, ça fait du bien mais l le conseil, en fait, que je, heu, que que je t'aurais donné, en fait, ça ça aurait été plutôt de t'inscrire à une activité, l'après-midi comme ça, ça ça te te tu au tu aurais, on va dire, heu heu, une envie, heu, une une envie d'aller faire quelque chose qui qui qui t'intéresse, hein, vraiment, heu heu, réaliser un centre d'intérêt, heu, su sur les après-midi comme ça, tu sais que ce temps de l'après-midi, il est pas, heu, disponible, heu et heu, ben, en fait, tu tu resterais, heu heu, concentrée sur, heu, sur, heu, le le le matin pour, heu heu, pour pour ton activité, heu, professionnelle. C'est c'était un peu plus, heu, dans cette, heu, dans cette intention quand je te demandais si tu avais un centre d'intérêt.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en vrai, heu, quand je fais des missions d'intérim et que je sais que, par exemple, heu, je travaille de 17:00 à 23:00, heu, j'arrive à organiser mon temps de télétravail. J'arrive à me lever le matin parce que je sais que j'ai un impératif et qu'il faut que je le fasse le matin, heu, pour pouvoir, heu, ensuite avoir le temps, bah, de me détendre avant d'aller, heu heu, faire ma mission, quoi et et c'est vrai que, heu heu, mettre un impératif, du coup, heu, loisir, l'après-midi, ça m'aiderait, effectivement, à me lever le matin et à me motiver à à faire ce télétravail, en fait, le matin, quoi.
Bah, effectivement et dans tous les cas, sache que, bah, le fait de procrastiner, en fait, c'est pas forcément, heu heu, c'est pas forcément négatif. Mais c'est vrai que, si tu cherches à évoluer, ben, voilà, il y a certaines solutions qui qui qui peuvent s'offrir à toi et heu, et et et vu que tu tu sembles parfaitement te connaître, heu, c'est, heu, c'est c'est déjà très intéressant et tu vas pouvoir forcément trouver la meilleure manière de, heu, de de fonctionner, heu, pour toi.
Mmh. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour ton écoute. Ça m'a fait du bien, heu, d'en d'en parler et puis, heu, bah, c'est vrai que tes conseils sont sont sont vraiment bons, donc je vais essayer de les appliquer et heu, et voir ce que ça donne. Mais mais je pense que ça va porter ses fruits. Merci beaucoup.
Eh, bah, écoute, j'en suis ravie. Je t'en prie.